Ah, está bom. Tem é isso do transporte, né?
E você vai em todos os pontos É. Você vai em todos os centros históricos. Você pode subir e descer a hora que você quiser. Você desce, almoça, volta.
Uhum. Aham.
Né? Isso na Europa. Agora, em Porto Rico É, na Europa é fantástico fazer isso. E você entra, assim eles começam às 9 uma dica, quando você estiver na Europa, é comprar e entrar às 10.
Nossa, que bacana. <clears throat> Uhum. Tá. Ah.
Porque normalmente eles fazem o centro histórico em 3 horas. Mas aí você faz, aí so desce, almoça, volta, desce em algum ponto, tira foto, volta. No dia seguinte, como você comprou pra 24 horas, você tem até às 10 da manhã. E eles começam às 9.
Uhum. Ok. Ah, entendi. Então dá para aproveitar.
Então, você entra e vai naquele ponto que você mais gostou.
Nossa, que ideia bacana.
Tipo assim, o mais distante.
Aham.
Sabe? E pronto.
Sim, tem alguma parte específica da Europa que é assim ou tem em vários países?
A maioria dos países tem esses ônibus
Que bacana. Nossa, foi bom você ter falado isso. Que legal. A gente mora nos Estados Unidos hoje em dia. É. Não hoje em dia, a gente vai continuar morando. É. <chuckles>
que custam vinte e cinco euros. Você mora aonde? Ah, ok. Mas quando f vier na Europa pegue esses ônibus que eles fazem normalmente, vamos supor, Roma é muito grande. Tem 2 roteiros. Mas cada roteiro leva 3 horas.
Uhum. Tá.